Thì, ờ, mình hiểu ý bạn, là mặc dù bị spoil rồi nhưng mà cái phim đó như mình nói đó, mong chờ quá rồi, bây giờ spoil biết trước kết thúc rồi, OK, hông sao, mình vẫn, gọi là, mình tập trung vào những cái, gọi là, nó làm cho mình cảm hứng hơn, tập trung vào cốt truyện hơn nè chẳng hạn.
Ừm. Ừm. Ừm. Ờ. Ờ. Ưm hừm, <clears throat> ừm, ưm, đúng rồi, tại vì nhiều khi là spoil thì, ờ, nó cũng chỉ được khoảng, ờ, nó cũng chỉ, kiểu, cho mình biết, ờ, một phần nào đấy hoặc là biết cái kết thúc cuối cùng thôi, đúng không? Mình không thể nào biết tường tận được, đúng không? Ô kê. Ừm.
Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Và đặc biệt là khi xem phim á thì cái cốt truyện nó chỉ chiếm một phần nhỏ thôi. Đối với mình nha, đối với mình cốt truyện nó chỉ chiếm một phần nhỏ thôi, cốt truyện hay thì phim sẽ hấp dẫn hơn, nhưng mà cái điều quan trọng là cái diễn sức của nhân vật, và những cái góc quay, những cái góc máy, những cái hình ảnh, hành động, âm thanh này kia, á, nó lại nó cũng vẫn rất là cuốn hút với mình. Nên mình nghĩ là nếu bị spoil thì nó chỉ mất một phần trải nghiệm của mình thôi, chứ hổng tới nỗi là không xem nữa.
Ờ. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. À, đúng rồi. Ừm, mình sẽ bị mất, ừm, mình sẽ bị hụt hẫng một chút lúc đầu thôi, đúng hông? Tức là mình, à, mất bị, ờm, ờ, đôi khi là cái cảm giác mà, ừm, không tự s phải là mình khám phá ra mà tiếp nhận nó hơi thụ động. Ờ, đúng, đúng rồi, chính xác, là mất cái sự bất ngờ đó.
Đúng rồi, đúng rồi. Đúng, đúng, đúng, đúng, nó bị mất cái sự bất ngờ thôi, mất sự bất ngờ. Nhưng mà thật mà thật ra có một số bộ phim á, ừm, cái, kịch bản nó dễ đoán tới nỗi thì mình nhiều khi xem tới phân nửa phim mình cũng đoán được kết thúc rồi, nên thành thử là cái sự bất ngờ đó cũng hông có lớn lắm, kiểu vậy.
À. Ừm, ừm. Ô kê, thế thì, ờ, có một cái kỷ niệm nào đáng nhớ ấy mà khi mà bạn bị spoil đấy, hoặc là vô tình là bạn, ừm, spoil cho người khác cái nội dung phim, hoặc là cái kết thúc của một cái bộ phim nào đấy không?
Mặc dù mình là người rất là ghét spoil phim, nhưng mình lại dính một cái lần đó là mình vô tình thôi, thật sự là mình chỉ vô tình thôi, <chuckles> mình xin lỗi bạn, người bạn mình rồi, đó là mình spoil cái kết phim của, a, cái bộ phim, ờ
Ừm. À. Ừm. <chuckles> À, vô tình.
bộ phim Mưa Đỏ. <chuckles>
À, bộ phim này cũng ha.
Tại vì mình kể, lúc đó mình kể mình kể hăng say quá, rồi mình vô tình mình lọt cái mình lỡ lời, hông có kiềm chế được. <chuckles>
Ừm. Ừm. Có thể là do cái sự hứng thú của mình mới với phim hơi nhiều, đúng hông? Ừm.
Đúng rồi, đúng rồi. Tại vì lúc đó bạn mình ngồi cafe hết rồi, thì gầu hầu như là, ừm, tất cả những người bạn mình đều xem hết rồi, chỉ có người bạn đó là chưa xem thôi, hơi tiếc một xíu, thì, ờ, thì bạn ấy bạn mặc dù bạn ấy là lúc lúc mà mới ngồi xuống bàn á, bạn ấy có nói với mình: "Ê, tao chuẩn bị đi xem phim rồi, đừng có nhắc gì tới bất kỳ cái chủ đề nào đến kết thúc của bộ phim đó giùm tao cái, bộ phim Mưa Đỏ giùm cái" đó. Nhưng mà cả nhóm mới xem phim xong là bạn hiểu rồi á. <chuckles> Phải xem xong rồi phải bàn luận, đúng hông?
Ừm. À. Ừm. Ờ, ừm. Ừm. Ồ! À, đúng rồi.
<chuckles> Thì mình là cái người lại là cái người vô tình nói ra cái kết phim cho bạn ấy nghe, lúc đó bạn ấy bực lắm, đi đứng dậy đi luôn, xin lỗi rồi.
Cái cảnh À, ừm.